Oui, heu moi je dirais que depuis à peu près, alors ça fait pas très longtemps, hein, mais donc, heu, depuis 8 ans, 8 bon, disons une dizaine d'années, voilà, grand max une dizaine d'années, heu, ouais, j'ai commencé à, heu, à utiliser, heu, bah, les applications, heu, heu, n qu'on a sur les, heu, les smartphones, les portables et donc on s et à partir de de cette époque-là, heu, quand il fallait que je fasse un voyage, que je prenne, heu, un billet, heu, que je puisse, heu, tracer un itinéraire, heu, donc, heu, bah, un billet d'avion de nos jours, heu, moi je me rappelle, il y a il y a plus de 20 ans, heu, heu, l il y avait qu'une façon d'avoir un billet d'avion, il fallait se rendre à une agence de voyage. C'est il y avait pas d'autres façons.
Ouais. Quand même, ouais, ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh mh. Ouais. Et maintenant, tu as maintenant, tu fais comment quand tu veux prendre un billet?
Ben, admettons que je veux prendre un billet chez EasyJet, heu, bah, je me rends dans l'application d'EasyJet et puis je tape, heu, donc la destination
Ouais. Mmh mh. Ouais.
et et puis voilà, j'ai j'ai un panel de de
C'est ouais, c'est simplifié.
Oui.
C'est vachement simplifié, ouais. Donc, heu
Ouais, donc tu tu d tu vois tout de suite les horaires, les jours, le prix, heu, quand le l'heure de départ, l'heure d'arrivée, tu choisis ton billet, si tout d'un coup il y a un souci, tu peux annuler ton billet, heu, heu, tu tu payes directement avec, heu bah, après pour payer aujourd'hui, heu, c'est de plus en plus, heu, avec la technologie. Heu, donc, heu, le c les comptes bancaires et les applis de comptes bancaires te permettent de de saisir, heu, les coordonnées et donc de nos jours, pour, heu, pour avoir un billet d'avion, bah, que ce soit un billet d'avion ou de train, heu, la SNCF, je sais pas si ça marche aussi bien, heu, heu
Ouais. Ouais. Mmh mh. Alors, heu, i tu tu peux tu veux dire, est-ce que la la SNCF a des applications qui permettent de réserver les billets en ligne?
Ben, je je suis sûr qu'elle en a, mais je sais pas si, heu, je sais pa parce que par exemple sur EasyJet, EasyJet c'est une a c'est ce qu'il y a de plus simple. Tu tu prends tu tu choisis ta destination, tu introduis tes coordonnées, heu, tes coordonnées fiscales, heu, tu payes et tout de suite tu reçois le billet dans ton appli et puis après, heu, aujourd'hui, heu, avec les les smartphones, tu as des, heu, heu, comment comment je dirais? Heu, hof, je me rappelle pas.
Si c'est aussi efficace? Ouais. D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. Et est-ce que tu tu vois un point négatif à ça, heu, ou alors est-ce que c'est que du positif, c'est que de l'amélioration?